Ouais, mais c'est juste parce que, heu, on était allé, heu, sans, heu, sans accompagnateur, tous les 2 nager en fait, et que donc lui il m'a vu en maillot de bain, moi je l'ai vu en maillot de bain, et ça passait pas, et en fait, nos parents se sont disputés devant nous, et heu, à partir de ce moment-là, j'avais plus le droit de le voir, et lui il avait plus le droit de me voir.
Mmh. Mmh, non, mais c'est Et puis, mmh, mmh Mmh, oui. Mmh. Ah! Non, mais c'est pas possible. Est-ce que vous vous avez quand même gardé contact, heu, non? Pas du tout, non mais c'est pas bon, je suis pas <blows air> waouh c'est
Non, du tout c'est non, parce que attends, heu, quand on a vu comment nos parents ils se sont disputés et nous comment on s'est fait disputer, parce qu'en fait, on voyait tous les autres gens qui faisaient ce qu'ils voulaient, et tu vois pour moi c'est j'étais pas amoureuse de lui ni quoi que ce soit, je m je m'amusais avec mon ami en fait, et heu, q et et qui me voit, heu en plus, c'était en maillot de bain 2 pièces. J'étais en maillot de bain normal, heu tout le monde ré heu, d c'est en fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'adultes qui sexualisent très tôt, et en fait, ça fait que, bah
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Non, mais c'était une, heu, une, heu ouais, mmh mh. S Mmh. Normal. Mmh. Mmh. Ça retombe sur les enfants et on le on le on les dissu on on les dispute parce que mmh, ouais, mmh, je je comprends. Mmh.
ça retombe sur les enfants. Et heu, à chaque fois que ouais, c'est ça, et à chaque fois que à chaque fois que, par exemple, il y avait un garçon qui m'intéressait, et ben je pouvais pas l'approcher parce que je savais très bien que j'allais avoir des problèmes avec mes parents.
Mmh mh. Mmh mh. Oh là, là, là, là. Bah, mmh, bah
Et heu, quand j'ai eu 17 ans, j'ai rencontré, heu, quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi, <chuckles> et heu, et là ça a pas ça a pas dérangé mes parents bizarrement.
Mmh. Mmh mh, oui. Moui. Mmh. Mmh. Ah m comment ça?
Non, ça a pas dérangé mes parents, parce qu'il avait 10 ans de plus que moi, ça les a pas dérangé pour le coup, heu, parce qu'ils pensaient que j'allais me marier, donc heu
Mmh. Non, mais c'est donc je bah je suis assez, heu, je je ça me ça me OK bah je c'est bon, je <sighs> waouh, mmh mh, non, non, non, ouais, mmh, avec, heu, un ami, heu, à 13 ans à 13 ans à 13 ans, mais qu'est-ce que je je moi je pensais juste à je sais pas f je je jouais aux billes, heu, à 13 ans. Heu, mmh mh, oui.
Ouais, donc heu, tu vois, il y a aucune logique. Par contre, j'avais pas le droit de me baigner en maillot de bain, heu, avec un ami, heu Ouais. <chuckles> Bah oui, moi, je pensais aller faire du toboggan aquatique là, avec le copain, tu vois. Il y avait rien de de mal, en fait.
Mais bah, bien sûr. Il y a tu as tu as tu as rien fait tu as rien fait de mal, heu, je la co la réaction réaction était complètement, heu hem, oui ridicule et exagérée quoi
Ouais. Et Mmh. Ouais. Ouais, ouais et heu, ouais et puis, heu, ce qui <chuckles> ce qui est arrivé c'est que j'ai, heu, c'est qu'en fait, heu, mes parents avaient certaines attentes, enfin, culturellement, il fallait qu'il fasse certaines choses qui soient là pour un partenaire.
et heu, mmh. Mmh, mmh. Mmh. Moui.

Et en fait, au lieu de faire le choix, j'ai vécu une passion interdite, en fait, heu, juste avant, heu, pendant 2 ans avec quelqu'un et heu, ma famille l'acceptait pas, sa famille non plus. Bon on se voyait en cachette, enfin on trouvait des excuses
Mmh. Mmh. Mmh. Oui, mmh. Oui. Ouais, oh bon. <chuckles> Vivons vivons caché. <chuckles>
et et heu, comme, heu, en fait, heu en fait ce qui s'est passé c'est que ça a finit par se terminer parce qu'en fait il il, heu, il sa famille lui a demandé de faire un choix entre moi et et eux.
Ouais. Oui. Tu as tu as bien tu as bien fait.
Donc, heu, lui, il a choisi sa il a finalement sa famille s'est rétractée
Timo. Mmh, heu, ch c'est bon. Tu as tu as bien tu as bien, heu, tu as b tu as tu as bien fait de te de partir. Parce que quelqu'un qu je pense que quelqu'un qui tiendra qui tient à toi, ce sera toujours ce sera toi t s en fait sa nouvelle famille. Peu importe sa sa sa sa son ancienne famille donc heu, c'est bon, c'est bon, bah c'est bon, c'est bon, il te méritait pas, voilà. Mmh mh.
et Ouais. Ah bah, oui, je pense je pense aussi. Ouais. Ouais et heu, et heu, ma famille, de toute façon l'aurais jamais accepté. Moi j'étais triste, heu
Mmh, pourquoi, heu, pour pourquoi?
Hem, en fait pour des raisons, mmh, pour des raisons, heu, heu, d des raisons raciales, des raisons ouais. En fait, il était nord-irlandais et ma famille est sud-irlandaise
Bon. OK, je vois, ouais, OK, je vois, je vois. Oh!
donc c'était un peu compliqué à faire passer, tu vois? <chuckles>
N ouais oh punaise, oh là, là, là, là, mais c'est ah! <sighs> Mmh. Mmh mh. Mmh.
Ouais et heu, et donc bon, heu, ce qui s'est passé c'est que, bah, ça s'est fini et heu, après, heu, à cause de ça j'ai comme j'étais blessée de cette relation, j'ai dû me plier un petit peu au standard familial
Mmh. Mmh. Moui. Oui et tu ouais. Mmh mh. Tu mmh, et mmh.
en ch faisant le choix de la raison donc j'ai pris quelqu'un qui correspondait aux attentes de ma famille et finalement bah, c'est quelqu'un qui m'a maltraité et qui <chuckles> qui qui qui n'était pas la bonne personne pour moi. Heu
Mmh, ouais. Mmh mh. Mais mmh, c'est c'est que ce qui me ce qui me saoule ce qui me saoule avec, heu, ton ancien mec, c'est que s'il voulait vraiment passer, heu, la sa vie avec toi, il t'aurait il t'aurait emmenée dans un endroit où tu n'aurais pas à subir, heu, la pression de ta famille et de sa famille. Genre vous auriez déménagé vous étiez un jeune couple, donc ça veut dire pas d'attache, donc rien du tout. Vous auriez pu vous construire, heu, dans un dans un autre pays.
Ouais. Ouais, non mais il y en a même qui... Ouais. Ouais. Oui, mais heu, il il m'a écrit 10 ans plus tard pour, heu, s'excuser qu'il avait pas eu le courage à ce moment-là.
Mmh.
Bon après, heu, lui c'est pareil, il a il a fini, heu, marié, heu, a avec quelqu'un qui correspondait à sa famille et finalement il a pas été heureux non plus.
Mmh. Mmh. Mmh. Mouais, ouais, ouais, ouais. Et heu, et quoi qu'est-ce que tu tu as rép est-ce que tu as répondu à tes ses à ses excuses?
Ben, j'ai juste accepté ses je lui ai dit: «OK je te pardonne et puis, fais ta vie moi je fais la mienne».
Mmh, et puis Mouais, mais heu, il a pas il a été un un lâche.

Ouais, ça a été un lâche mais s même lui, il l'a dit, c'est c'est ça et maintenant, heu, je maintenant je suis divorcée, heu, enfin depuis un moment, j'essaie de de refaire des rencontres et heu, parfois, heu, bah, je parle plus à ma famille parce je me suis un peu d heu, distancée de ma famille parce que j'avais daté quelqu'un, heu, d'origine arabe et ça avait pas plu à ma famille du tout.
Mmh mh. Mais Mmh. Oui. Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh, bah, c'est bien. Mmh. Non. À un moment à un mom non, mais, à un mom à un moment, non, à un moment un moment, mmh, tu vas te poser, et tu vas di tu tu tu vas détes ce <tsk> et tu tu regardes juste, tu vois? Physiquement, s'il est beau, s'il est pas beau et ensuite, s'il est beau s'il est beau, tu dis: «OK, je smash,», tu vois? «S'il est beau, je smash, s'il est pas beau, je smash, pas», et puis voilà, tu y vas et puis, tu verras.
Et donc je me suis dit cette fois, heu Heu Tout à fait. Mmh. Ah oui heu, il y a pas <chuckles> Ouais, mais mais Ouais mais je trouve ça trop bête les gens qui ont des a priori, quelqu'un est plus vieux, parce que quelqu'un est plus jeune parce que ci ou ça.
Mmh, mmh. Ouais, mmh. Mmh mh, mmh mh. Ouais. Mmh mh, mmh.
Hem, bah, ça plaisait pas à à mes familles Bien sûr, c'est ça, ça ça passe pas, ils auraient préféré que je prenne quelqu'un de chez nous
Non, hem, heu, tu es bah, mmh mh. Mouais, mais, heu, c'est c'est fou, cette pression, bah, pour bah, pour mon du côté de ma mère, en soi, c'est pas c'est pas c pas du tout oh, franchement, heu, ça va, je je j'ai pas, heu, j'ai je je j'ai moins de pression autour de de sur sur ça. Ce qu'ils veulent juste que j'aie, c'est que j'aie que je sois mariée et que j'ai des enfants. Je pense que je ils me rappellent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Mais au niveau, en fait, heu, du du ouais, au niveau du partenaire et tout ça, ils ont jamais Ils ont jamais émis de de de préfér
Ouais. Ouais, mais bon tu sais, heu, c'est, heu c'est trop, c'est trop de pression, ouais Bah, moi, j'ai l'impression que qui que ce soit que je leur ramène, ils auront toujours à redire dessus.
Mmh mh. Bah, tu leur leur ramènes pas de quelqu'un, tout simplement. Tu vis ta vie mmh mh. Ouais, mmh, mh. Tu t'es distancée d'eux et heu, mais mais, heu, après, heu, c'est tu as pas, on va dire, tu as pas trop le choix. Maintenant, heu, tu as des tu as tu as des enfants, ils ont ils vont vouloir avoir leurs petits-enfants, donc heu
Mais moi, de toute façon, j'ai je me suis distancée, heu Ouais. Non, mais tu imagines j'ai Tu imagines, j'ai 32 ans et si, par exemple, il y a quelqu'un qui met un like, heu, sur ma photo de profil, un homme, ils voulaient checker son profil.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. <chuckles>
C'est c'est grave quand même, hein. <laughs>
<chuckles>

Mais, moi aussi.
Heu, et heu, et en fait, à cause de ça, je pense que j'ai pas beaucoup d'expérience, et que ça m'a fait faire, peut-être, des choix qui n'étaient pas les mieux pour moi, en fait.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Tu es pas très mais tu sais que moi aussi en fait, j'avais pas le droit de fréquenter mes et et même je vois Hein, au collège au collège au collège, ma mère ma mère commençait j'avais même pas mes règles, hein. Ma mère, elle commençait déjà à me dire: «Ah, il faut pas que tu fréquentes des garçons, il faut pas que tu joues avec des garçons», et j'avais absolument pas mêlé et je je qué qué à au collège, moi, je pensais juste à jouer, à m'amuser, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Mmh.
Ouais. Bah, moi non plus. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Bah oui, moi, pareil, et yé tu vois? Je me rappelle toujours de ça, heu, j'avais peut-être 12-13 ans. Honnêtement, je pensais à rien de mal. En fait, j'a j'avais trouvé un ami, et heu, j'étais contente, je m'entend on s'entendait bien on et heu, une fois, heu, en fait, on on était allés avec le club de sport, heu, dans un parc, heu, aquatique.
Mmh mh. Mmh. Oui. Mmh, ouais. Mmh mh. Mmh. Oui. Mmh. Mmh. Oui, OK.
Et hem, je me suis fait trucider, littéralement, par sa mère et ma mère, parce qu'on était tous les 2 tout seuls en maillot de bain.
Pourquoi? Non, non. Oh.
Et je me suis là, je me suis dit, mais en fait, on était des gamins, de de 12-13 ans
Mmh.
qui voulaient juste s'amuser, qui voulaient juste profiter, comme les autres enfants, comme les autres adolescents.
Oui, oui. C'est c'est quand même fou ça, c'est que cette pression et et et
Et heu, et en fait, heu, c'est pour des b pour que ce soit lui, c'était pour des motifs religieux, et moi, c'était parce que, bah voilà, dans ma culture, bah, ça se fait pas trop non plus, et donc à cause de ça, heu, ça n
Mmh mh. Oui. Mmh. Mmh mh, mais tu mais vous n'aviez que c'est vous êtes vous étiez des gamins.

Ouais, comme beaucoup de parents, j'imagine, ouais. <chuckles>
Heu, j'ai que 22 ans.
Ouais. Ouais, non, je comprends. Heu, moi moi c'est pareil, heu, et je je me en fait, heu, je me suis je me suis, heu, m mariée, heu, bah, à à ton âge et j'ai eu des enfants maintenant je suis divorcée. <laughs> C'est pas grave. Ouais, ça arrive à tout le monde hein, heu, mais comme quoi parfois, heu, bah on nous met trop la pression. Heu, bon après je pense que comme toi ou moi, c'est plutôt culturel. Parce qu'on a eu parce que nos mères ont été et nos pères ont été élevés comme ça aussi
<chuckles> Mmh. Mmh. Mmh. N ouais, bah c'est pas b OK pas c pas de pas grave. Mouais, mmh. Mmh. N ouais, mmh mh, mmh. Mmh. Oui, bah c'est c'est p c'est c exactement. Et mais c'est Mmh.
et s voilà, c'est difficile, hein. En fait eux, heu, ils ils se rendent pas compte qu'en fait eux-mêmes ils ont été influencés donc ils reportent ça sur nous heu, indirectement.
Mmh. Sur, heu, il ouais, voilà. Mmh mh. Effectivement et heu, et bah je lui ai dit: «Bah en fait, heu, non».
Ouais. Ouais.
C'est ma vie, hein, j'ai j'ai pas envie d'avoir, heu
Ouais et puis après, heu, j'imagine que tu peux pas leur ramener «n'importe qui» entre guillemets, heu
Heu, pas forc c'est pas ça qui m'inquiète le plus, heu, c'est plus le fait que bah, ma tranquillité, en fait. J'ai j'ai besoin de ma tranquillité, d'être heu, d'être seule, heu, tu vois? Des ch
Ouais. D'accord, ouais. Bien sûr et heu, j je veux dire M moi, tu vois, avec, heu, le recul, heu, maintenant j'ai ça fait j'ai 10 ans de plus, heu, que que que l'âge où tu es, hem, moi, avec le recul, si j'avais pu, j'aurais attendu plus longtemps.
Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Oui. Oui, OK. Mmh mh.
Pour essayer de vivre un peu plus. Heu, bon, je regrette pas d'avoir des enfants, je voulais des enfants, il y a pas de souci. Mais je pense que si ma fille venait me voir, et elle me disait, heu, à 21 ans, je vais me marier, je lui dirais: «Attends heu, profite un petit peu, prends ton t»
Ouais. Mmh mh. Oui. Mouais, tu Mmh. Non, tu as profite encore et ensuite heu, tu verras.
Ouais. Tu tu verras, il y a pas du il y a pas le feu au lac, heu, tu dois pas te te dépêcher.
Mmh, mmh. Est-ce que tu tu regrettes que que quelqu'un en fait, n'ait pas n'ait pas eu, heu, ne s n'ait pas été là pour te dire que, bah: «Prends ton temps pour faire ce que tu veux»?
Bah en fait, heu, c'est pas ça que je regrette. Ce que je regrette, c'est qu'en fait, on m'ait interdit quand j'étais plus jeune de fréquenter des garçons.
Heu, OK.